Здорово, да, что ты уже так внимательно к этому присматриваешься. Э, знаешь, я бы тебе в таком случае могла порекомендовать обновлять свой гардероб с каких-то вот базовых удобных вещей, которые, ну, носит, вот скажем, каждая вторая, каждая третья, по крайней мере, по стилю. Поскольку ты сможешь их, эм, м, сочетать с какими-то другими вариантами, с другими вещами, каждый раз создавать какой-то вот уникальный образ. Ну, то есть это будет так называемый Капсульный гардероб. Он, э, с одной стороны, casual, то есть его можно одеть в принципе куда угодно, но в то же время, добавляя какие-то детали или аксессуары, или даже обувь на каблуке, какую-то праздничную сумку, это будет выглядеть уже, м, подходяще, например, чтобы посетить, э, какое-то светское мероприятие или сходить в ресторан. А еще можно попробовать, э, использовать некие, э, доски вдохновения, например, на том же "Пинтересте" посмотреть какие-то варианты. Э, можно попробовать искусственный интеллект- и свою фотографию загрузить, чтобы, а, примерить, а, виртуально какую-то одежду. Потому что, ну, все-таки что на итальянках может, э, быть им, э, подходящее, а ты, может быть, будешь себя неуютно чувствовать в таком образе. А вот если заранее подготовишься, это будет, э, классно, я считаю.
Да. Супер! Точно, да. Ну, может, да. Да. Слушай, идея классная. Да, я всегда думала о том, чтобы создать капсульный гардероб. Да. Не знала, как к этому подойти. Но вот сейчас с тобой говорю и понимаю, что, да, действительно, там такие вещи обычно базовые, которые ко всему подойдёт. И и да, в в там в основе, можно сказать, джинсы и футболка, да? А всё остальное уже вокруг этого подбирается. И правда, там можно надеть и спортивную какую-то обувь, и каблуки, и там, как как говорится, и в пир, и в мир пойти, да. Ой, и классная идея тоже посмотреть вообще у виртуально, да, что тебе подходит, да? Подставить это к своей, вообще, внешности, да? Как посмотреть, какие цвета подойдут. Потому что, знаешь, может, итальянки вот носят вот эти темные цвета там, черные, вот эти все приглушенные, а мне это можн может быть, вообще не подойдет. Вот. И кстати, да, может быть, сейчас есть какие-то программы, наверняка есть, да, которые могут как-то подобрать цвета там, цветотип определить по фото. Да. Слушай, идея просто потрясающая. Спасибо.
Верно. Да. Конечно.